Non è che abbia tutti i suoi benefici, nel senso che in teoria l'ideale sarebbe 4/5 volte massimo, proprio 5 volte massimo. L'ideale sarebbe 4 volte in cui tu, in quelle 4 volte, ovvio, alleni quelle che possono essere appunto, non so, quadricipiti femorali, spalle, petto, tricipiti, dorso, bicipiti, esempio, no, e dopo vai, non lo so, sui glutei, i femoral adesso non so come suddividi.
Mh-mh. Chiaro. Che più o meno insomma c è è quello che mh, sì, sì, è quello in cui io già sto suddividendo l'attività, giusto?
Esatto, però magari al posto di andare a <clicks tongue> a rifare un'altra giornata dedicata a quel tipo di muscolo, potresti invece fare dei richiami. Quindi appunto magari tu alleni i quadricipiti femorali e alla fine fai un richiamo spalle, esempio, no, al posto di andare a riallenare spalle in tutta una giornata.
Mh. Dimmi, ehm, dimmi come funziona. Ah. D'accordo, quindi si può fare un, diciamo, un mix tra diverse okay, guarda devo dire lo mhmm, mi hanno sempre scoraggiato, ecco, a fare dei total body perché chiaramente, insomma, si va un po' a a lavorare un po' meno bene su tutto, però detta così
Certo. <chuckles> No, vabbè, però per esempio, no, se tu fai proprio la tua giornata gambe adesso non so che esercizi tu faccia, comunque, fai tutti i tuoi esercizi per i quadricipiti femorali, adesso non so cosa vai a beccare finito tutto quello, fai soltanto un 2/3 serie di spalle, esempio, no, e vai a fare un richiamo.
Mh-mh. Okay.
Poi ci sarà la giornata spalle in cui tu allenerai soltanto le spalle. Viceversa, quando tu magari alleni, non lo so, dorso e bicipiti, fai un richiamo di quadricipiti. Cioè, ti sto facendo un esempio, no, quindi, al posto di andare a riprendere un'altra giornata e andare a sovraccaricare ancora il muscolo, tu vai a fare un richiamo di quel muscolo.
Va bene, e a livello di Sì. Mh. D'accord e senti, a livello di intensità però di questo richiamo, perché ti ripeto, io se fosse la giornata, ehm, classica farei dei super set oppure delle cose proprio fino al fallimento muscolare, quindi con un sovraccarico importante, mentre invece ecco, in questi casi, mhmm, non so, una ste una e la strategia cambia secondo te?
Sì. Mh-mh. Certo. <chuckles> Allora, vabbè, i super set in realtà, mhmm, sono abbastanza utili, perché appunto vai a sovraccaricare il muscolo proprio a cedimento, come hai detto tu, quindi assolutamente sono utili, ma in generale allenarsi a cedimento è la tecnica migliore per per avere risultati insomma. Però, quando appunto tu vai a fare questi richiami, tu vai a fare quelle 2/3 serie massimo appunto, in cui lo alleni sempre a cedimento. Cioè tu fai finta che sia la giornata di spalle, anche se alla fine hai soltanto 2/3 serie di spalle.
Mh-mh. Ah, d'accordo.